Скажи, а как выбрать работу, если не знаешь, чем заняться?
Вот, это кстати, хороший вопрос, потому что это очень актуальная проблема, я думаю, в принципе, для всех людей. Да, для большинства, потому что, это очень трудно- найти именно то, чем ты хочешь заниматься. И это для меня, вот, актуально, потому что я, вот, где-то наверное в поисках себя провёл 10 лет и до сих пор, вот, сейчас выбрал, конечно, куда, куда буду стремиться идти, но до сих пор не уверен, что это именно то, чего я хочу заниматься. Это поэтому
Для многих, да. Мгм. Мгм. Почему ты не уверен, потому что оно как-то не получается так, как хотелось бы, или просто есть какие-то новые идеи?
Ну, я, как бы, со школьных лет не знал кем же мне быть, чем заниматься, как многие сейчас рассказывают, что в школе, вот, мы там мечтаем быть пожарными, полицейскими, космонавтами. Вот, в то время, когда все, кто кем-то мечтал стать, я никем не мечтал стать, я не знал кем я хочу стать. Ну, вот, трудно, вот
Мгм. Серьёзно? О чём же ты мечтал?
Я не знаю, мне было странно, всё, что предлагали мне как-то не нравилось, и вот такое вот непонимание, а кем быть? А ведь в школе толком, да, и не объясняют, да, и нигде не объясняют, и не дают возможность попробовать, повыбирать.
Мгм. Да. Ну школа- это точно не то место, где ты можешь понять, кем ты хочешь быть. Ты можешь тока понять, что вот, ты какой-то не такой, <chuckles> что-то ты сделал не так.
Мгм. Да-да-да. <chuckles> Вот, ну не, у к всё-таки у нас нашей школы были интересные по-моему 8 или 9 классе курсы. Получается, ты мог выбрать 2 профессии, которые хочешь, э, попробовать, и ты в 2 дня проводишь, а, в институте, или в т училище, и в колледже, который обучает этим профессиям. Вот. Или в больнице, например, если выбрал доктора. Можешь в больнице провести время, чтобы обучиться, э, делу. И вот выб можно выбрать 2 профессии было и сходить 2 раза на курсы по этой профессии, и узнать, подходит ли тебе это, или не подходит. Вот такое у нас была удобно, очень интересная вещь.
Да. Мгм. А, классно. Мгм. Классно. А что ты выбрал, ты помнишь?
Да, до сих пор помню я выбра э, на медицинский, на а акушера, по-моему, пойти. И Да, я подумал: "Я хочу на а медицинский пойти"- и из предложенного, думаю, акушера только нашел. Думаю: "Ну попробовать посмотреть можно, св это же связано всё". И ещё на инженера пойти.
Серьёзно? <chuckles> Мгм. Да, и как впечатления? А, какая инженерия именно, какой, э, аспект?
О, п я у это уже точно не помню, но по-моему этот, э, я честно не помню. Я помню что только с инженерией связано было и всё.
Какая сфера? Мгм. И в и помнишь свои впечатления как там прошло, как было?
По. Да ужас! Я, я разочаровался просто максимально сильно, потому что на бедницинс да, да.
Ужасно? Ну смотри Да, на акушера- это как бы, ну, любая сфера у врачей- она страшная, для тех кто не учил это, но акушер- это прям, это прям жёстко. <chuckles>
Конечно. Ну я решил да на крайности пойти, узнать и это ужас был! Это, это был шок! Я, получается, ну думал пойти вообще врачебное делом заниматься где-то в этом направлении примерно. Но когда я пришел вот атмосферу больницы, этот запах постоянный вот лекарств, вот эту угнетающую атмосферу. Вот, и вот радость вот этих детишек смотреть, там держать, конечно, не окупила ничего из этого. Вот там и тяжело очень морально, и вот я думал, что морально вот столько лет учиться этому и работать это сильно на психику будет давить. Тока людям, которые прям очень хотят в эту профессию, было бы нормально.
Мгм, вообще на крайности. <laughs> Мгм. М-да. О! М-да. Да, действительно, это какая-то такая сфера, что ты должен прям это обожать, и точно знать, что ты хорош в этом, чтобы действительно пройти весь этот длинный путь. Ну, тоже не всем надо быть врачам. Есть много других профессий. А, а как ты, допустим, дальше пошел по жизни? То есть какая-то твоя 1 серьезная работа? Как ты пришел к этому?
Да. Мгм. Конечно. Ну, я вообще поступил дальше. Думал пойти дальше вот обучаться и в высшее учебное учреждение пойти, но жизнь так повернулась, что я пошел в колледж. Вот, э, как бы профессия, можно сказать, электрика, вот. И просто случайно вообще попал туда, думаю: "Ну раз попал туда, ладно, буду уж до конца учиться". Отучился, конечно же, поработал пару лет, понял, что это вообще не мое, мне максимально не нравится. Ну, просто, это просто была профессия, чтобы зарабатывать деньги: без удовольствия, без радости в жизни. Просто ходить и приходить.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Ну, так не надо. Да. Но тоже та? Но тоже это кака какая-то новая позиция именно молодого поколения, потому что всё-таки раньше вот и, ну, понятно, и лю поря не на понятное дело, люди, которые прошли войну, то есть Вторая мирав мировая война, а потом их дети росли в какой-то такой атмосфере, что нужно получить любую профессию, не важно какую- и всё. И ты должен на ней, как пчёлка, трудиться всю жизнь, ниф ни шаг вправо, ни в шаг лево.
Это ужасное просто. Мгм. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Да.
А.
Ну, то есть щас как будто слишком мало радостей в жизни, потому что это постоянное зарабатывание денег, на работе большую часть своей жизни. И хочется, чтоб вот эту большую часть жизни, где на работе, хотя бы как-то, ну, приятно более-менее проводил это время. Хо хотя бы уходил с, э, небольшим количеством сил и настроения, а не полностью изможденным приходил лишь бы отдохнуть.
Да. Конечно. Мгм. Да, а, и окей, как ты тогда продвинулась дальше, вот после электрика?
Вот это, да, и Ну, с пониманием того, что вот в нашем мире вообще невозможно, да, иногда даже понять, кем ты хочешь быть. Получается, ты просто наугад должен подавать куда-то документы, заявления- и там уже п определяться. И я понимаю, что еще, тем более когда я самостоятельно живу и обеспечиваю себя, у меня даже возможности толком такой взрослой жизни нету, э, взять и пойти куда-то учиться дальше. Потому что, если ты учишься, то ты не сможешь зарабатывать деньги, чтобы финансировать себя, там оплату коммуналку, еды. И вот такой ты трудный путь, чтобы выбрать свою профессию и вообще что-то поменять, это почти невозможно, тем более если найти что-то. И вот единственное, что щас развито- это самообучение. Можно курсы пройти в интернете какие-то, попробовать чему-то научиться. Конечно, не всему, к сожалению. Вот, да, практика нужна бывает, инструменты всякие нужные. Поэтому очень мало какие профессии можно выучиться в интернете. Но некоторые можно. И вот я выбрал программирование пойти, подумал, что это, может быть, даже не та профессия, которую я хочу, но профессия, которая мне позволит работать, например, из дому и учиться, например, чему-нибудь, э, путешествовать и работать из дому удобно, удобно. Вот поэтому я так вот и иду по пути.
Мгм. Да. Мгм. Ну, конечно. Ну да. Да. Мгм. О, класс! Мгм. Ну, это классно! Ну, смотри, то есть получается, что если действительно всё получится, то, даже если эта работа не будет с максимально обожаемой, всё равно это будет какой-то такой инструмент, который тебе будет позволять жить в жизнь просто, жить и получать удовольствие.
Мгм. Да-да-да. Да, да. Хотя бы возможностей будет гораздо больше в жизни. Это вот большая такая привилегия. Ну, беспокоит, правда, то, что невозможно выбрать и найти профессию, которая те, правда, заинтересует, и нету ни инструментов, ни возможности. Потому что одно дело, да, посмотреть в интернете, как люди это работают, делают, но другое- это вживую поприсутствовать и попробовать. И к сожалению, это никто не занимается, в школьные годы не объясняют. Вот. Нету возможности вот посетить все места, которые хотел бы попробовать ся, найти к ним, может быть, тест, сделать, проверить свои знания, что больше подоходило тебе. И вот это очень печалит.
Да. Ну да. Мгм. Мгм. Это да. Мгм. Да, вот на насчёт этого вот, как ты думаешь такая методика: то есть по сути каждая профессия, она требует какой-то навык или несколько навыков, к которые есть у конкретных людей. То есть если, допустим, речь идет о врачах, тут требуется, действительно, какая-то сумасшедшая дисциплина. Э, следить за маленькими деталика деталями, потому что, если хирург сейчас забудет ножницы внутри пациента, будет проблема. И, и по сути- терпение, то есть какие-то такие человеческие качества. Но, к примеру, эти качества не особо нужны, например, художнику. То есть художнику кому кого ему терпеть? Лист бумаги?
Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Н-да. Внимательность. Да-да-да. Конечно. Мгм. Конечно.
То есть <chuckles>
Себя и и свою фантазию терпеть.
Свои фантазии, да. Не с не сойти с ума со своими фантазиями. То есть для художника нужно именно творчество, именно какая-то и Не чтобы не было страха куда-то вот улететь далеко-далеко со своими мыслями, со своими какими-то идеями. А вот как думаешь, вот если подходить к выбору профессии с этой точки зрения, то есть понять в чём ты хорош, может быть, так будет проще?
Да, да-да. Конечно. Мгм. Конечно. Мгм. О, кстати говоря, да, вот. Э, думаю, у каждого человека есть какой-то ка талант, либо умение в какой-то сфере. У каждого есть что-то, ч ч что он делает лучше, чем всё остальное. И если вот найти это и вот насчет этого как бы крутиться уже, выбирать, тогда было бы гораздо легче понимать свою вот способность или умение. Но это тоже бывает сложно понять, что у тя хорошо получается.
Конечно. Мгм. Конечно. Сложно признаться тебе самому иногда, что вот: "Я в этом действительно хорош, это мой талант". И тоже не всегда эти таланты- они как бы понятны. То есть как-то в школе, в университете люди привыкают, то, что талант- это быть хоро там хорошим в математике или в истории, или ещё в чём-то. Но это так не работает. И, например, люди, которые умеют как-то отлично строить коммуникации с разными людьми, с разного типа, то есть всегда находить общий язык. Вот это, например- это тоже талант, но этому не учат.
Мгм. Да-да-да. Мгм. Конечно. Мгм. Конечно. Конечно. И это вот плохо очень, что этому не учат, и это сложно заметить всегда, ни никак не найти. И вот многие люди работают вот плохо, не на своих местах, потому что у них талант в другой сфере, если бы они поменяли работу, вот где их талант можно было б применить, они бы добились, думаю, успеха в этом.
Да. Да. Мгм. Мгм. Да, конечно, то есть и получается тоже тут есть какая-то часть того, чтобы не бояться признать то, что, даже если ты очень тяжело работал для того, чтобы дойти куда-то, может получиться так, что это не твое.
Мгм. Конечно
И это нормально- менять профессии. А, расскажи, может быть, ты проходил какие-то допустим, ты очень стильно поменял направление, а ты проходил, может быть, какие-то тесты? Вот есть всякие тесты современные, то есть для людей, чтобы именно понять, в чём они хороши, и как-то поэтому пойти дальше.
Мгм. Ну, я не знаю, несмотря на тесты которые есть в интернете, а, как будто плохое разнообразие такое. И ты одни и те же, грубо говоря, вопросы делаешь, и тебе там небольшое количество к профессий, которыми ты мог бы заниматься. А профессий-то всё-таки безумное количество, и еще тем более в месте, где ты живешь там в стране, в районе, в регионе. Тоже вот, если даже те нравится эта профессия, не факт что ты сможешь на нее пойти. Потому что вот, например, я, наверное, хотел долгое время тоже думал пойти вот в научную деятельность, а, физикой заниматься, изучать ее. Но понимаю, что для этого нужно очень хорошие оценки иметь, э, знаний языков, желательно нескольких, и очень много сложностей чтобы пойти туда, понимая, что вот даже если бы интересно было бы попробовать, ну, возможности для того, что даже попробовать, нету.
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Да. Да, действительно, то есть ты какую-то подчеркнул такую мысль, что для того, чтобы двигаться н дальше, нужно учиться, учиться и учиться. И как тока ты уже не ребенок, и ты уже не в школе, то есть именно та возможность, чтобы учиться дальше, ты должен очень тяжело работать для этого, и не всегда оно получится, потому что всё равно нужно зарабатывать денежку, чтобы было на что кушать. А, допустим, а как ты учился? Вот ты сказал, что поменял профессию, то есть это были какие-то курсы, или что это было?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Конечно. Да. Мне обидно. Мгм. А, я после работы постоянно сидел, и занимался вот самообразованием дома. Читал книги по программированию, видеокурсы смотрел разные. Тем более щас нейросети доступны, и с ними б гораздо удобнее вот изучать что-либо. И получается очень много приходилось вот по ра после работы учиться, потом спать, на работу идти, на выходных вместо отдыха тоже учиться. И вот достаточно долгое время мне приходилось этим заниматься, и потом уже потихонечку смог перейти, более-менее работать уже в этой сфере.
М. Ух ты! М. Какой молодец! Да, и как вот, скажи ты уже на таком этапе что вот эт вот это старание окупается, или ты все еще как бы работаешь для этой цели?
Ну я, конечно, работаю, совершенствуюсь, вот, потому что я еще недостаточно доволен тем, что и как происходит. Всё хотелось хотелось бы больше зарплату, там больше свободного времени. Но я понимаю, что наверное даже хоть я и выбрал эту профессию, это самое, она не до конца моя профессия, и надо будет думать, что делать дальше. Но пока я просто двигаюсь вот до конца вот на этой профессии, это все-таки страшно переходить на новую профессию, это снова терять время, притом несколько лет, это о очень страшно, вот несколько лет грубо говоря выкинуть в мусорку.
Мгм. Мгм. Конечно. Но, с другой стороны, вот, допустим, когда тебе будет 80 лет, и ты будешь сидеть и смотреть на свою жизнь, ты сможешь сказать: "Вау! Было классно! Вот я был и то, и это, и и тем позанимался, и другим!" И в хозяйстве всё пригодится, то есть все твои навыки.
Мгм. Да ужас, не! Ну это да, но я думаю, лучше просто заранее сразу пойти на правильную профессию, которая тебе нравится, и сэкономить очень много сил, очень много нервов, времени, и всё. И тогда дальше уже живешь в свое удовольствие, работая на профессии, которая тебе нравится. Это гораздо лучше, я думаю.
Ну да, что ж, слушай, это, конечно же, такая тема, которая, она очень сложная, и к этому школа вообще никак не готовит. Это как самому надо понять. Но это очень классно то, что вот у тебя столько идей, такие интересные направления. И большое спасибо, что поделился своим мнением, и своей историей.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да, спасибо тебе большое за такие замечательные вопросы, всего хорошего.
Ну всего хорошего!